あ、そうですね。あの、なかなかね、えっと聞くチャンスがないんですけど、たまこう聞くことがあって一気に昔に戻るのが、あの、シブがき隊の曲ですね。
ええ。 あ、シブがき隊懐かしいですね。シブがき隊の、あ、ヒヒット曲いろいろありましたからね。ああ、あのシブがき隊のどんな曲がよみがえりますかね？
<giggles> わわ分かります？ええ。 あ、そうそう、ヒット曲、あ ええ。ああのですね、えっとそれ私の一番の好きな曲でもないんですけど、よくよくね、あの、耳にするのが寿司くいねぇって分かります？
ええ。 あ あれですね、色んなあの寿司ネタが、次々と出てくる歌ですよね？
あ、そうですそうです。はい、うん、あれがね、私別にあの、シブがき隊の、あの歌が特に好きだったわけじゃないですけど、あのね、その寿司くいねぇはよくなんかテレビかな、なんか何かと、あの、効果音みたいなところで聞くことがあって
ええ。 ああ。 そうかもしれないですね。
ああ、ああ、そう。あれがね、聞くと、あの、懐かしくなりますね。
なるほどね。あの歌、ちょっと、あの、インパクトが <chuckles> ありますよね。他の曲もインパクトがあったんですけど、あれってちょっと特殊な、シブがき隊の中でもちょっとね、変わった曲だったかもしんないですね。
うん。 <giggles> そう。ええ。 あ、ええ。 あ、そう。 そうですよね、結構なんかおおちゃおちゃらけ系ですよね、アイドルなのに。そうですよね。でもあの、私が、うん、好きだったのもっとなんだろう、こうに二枚目系っていうんですかね、もっと、アアイドルっぽい歌が好きだったんですけど。でも、そう
うーん、そうですね。うん、なんかね ええええ。 ああ、じゃあ、ね、あのシブがき隊自体のファンだったんですか？
ええ。